Sì è vero, anche anche i miei avevano, anzi, hanno, mio papà ab abita ancora lì. Sto corridoio lungo, lungo e mado'. Sì sì. <chuckles> Poi con tutte le armadiature intorno, no, quindi figura di legno, di legno il bello di una volta, quindi figurati anche poi quando dovevi pulire quella roba lì. Cioè quel bello, ma c'erano dei lavori, mi ricordo che a Natale faceva fare a me e poi mi pagava mia mamma. <chuckles> E poi lu lui lui ci da mi dava la paghetta. Va bene, ti saluto. Ciao, buona sera
Ah-ah. Lungo, stretto e lungo, una gioia proprio. <chuckles> Ah, eh. Mh. Bello s Bello, una gioia proprio. <chuckles> Si. <chuckles> Ma almeno ti dava la la paghetta. <clears throat> Mh, ciao.

Ciao.
Ciao rieccoci, eccoci qui. qui. Allora. Ehm, di rimanere attivi.
Uh, che bello. Di che parliamo? Di che parliamo di bello? Ah okay, rimane
Vediamo che idea mi dai sul i tuoi consigli, le tue abitudini, metodi preferiti sul rimanere attivi ogni giorno.
Mh. <laughs> Mhmm! Allora intanto faccio le pulizie che non è male. <laughs> No. <laughs>
Ah, pensavo che stessi tutto il giorno adagiata sul divano a guardare la tata, no?
No, purtroppo no purtroppo no, niente, niente.
No, no, nie nie neanche tu hai questo scenario ipotetico, eh
N no, no, però la lavorando da casa devo dire che sono meno attiva sicuramente in di prima che lavoravo dall'ufficio, quindi
Ma da che punto di vista?